Alla mi piacerebbe parlare con te, ehm, di un argomento probabilmente delicato. Non so, <sucks teeth> ehm, ti andrebbe di raccontarmi un fallimento che poi si è trasformato in un'opportunità?
Mh-mh. Assolutamente. Guarda, ehm, è successo relativamente poco tempo fa, parliamo di febbraio, mhmm, qualche mese fa, e mhmm, io sono un atleta, ehm, faccio la disciplina 100 m. E cosa è successo, durante la seconda gara di quella stagione, ehm, mi sono fatto male. È comunque un infortunio abbastanza grave, ehm, parliamo di uno stiramento di terzo grado, uno strap di terzo grado a un mu a un muscolo bicipite femorale, ehm, è un infortunio che, ehm, ti porta via veramente tante forze e impegno e comunque, è stata anche un po' colpa mia, un po' dell'allenatore. E quindi, lo considero, comunque, un fallimento, nonostante anche un po' di sfortuna chiaramente, no?
Okay. Sì. Mh. Ah. Okay. Okay.
Ehm, quindi, poi nei mese successivi è stato complicato cercare di riprendere e s preparare le gare per l'estate. Perché da febbraio poi, per recuperare ci volevano almeno 4 mesi e quindi, poi le gare le avrei fatte direttamente in estate. È stato veramente complicato. Ho pensato anche di lasciare l'atletica, perché, ehm, poteva compromettere quello che erano, ehm, i risultati delle gare, non avrei più corso come prima. Invece non è stato così, per fortuna.
Okay. Ah. Chiaro. Okay, ma è stato un infortunio che t'ha portato via tempo di recupero o è stato un infortunio che era, ehm, grave e quindi doveva essere, appunto, trattato ehm, cioè nel senso, era più la gravità dell'infortunio o più i tempi di recupero che, de ti hanno, diciamo, in un qualche modo ostacolato?
Allora, ehm, questa tipologia di infortunio comunque ti crea, ehm, circa un na s 1 settimana e mezzo in cui, n fai fatica veramente a camminare. Cioè, non <chuckles> insomma, servivano per forza le le stampelle comunque, no, ehm, poi, ehm, il problema sono stati chiaramente, i mesi e giorni vece diversi giorni successivi, a diciamo, quando ritorni comunque, a camminare, eccetera che, ehm, devo sono molto, ehm, diciamo, da trattare con cautela, perché tu, ehm, non puoi tornare a correre, chiaramente, da un momento all'altro, ma bisogna fare una serie di trattamenti, di terapie che ti portano a riformare il muscolo come prima, quindi elastico e che ti permette di correre e non è stato facile.
Sì. Erto. Mh-mh. <clicks tongue> Okay, quindi è stato un po' entrambe entrambe le cose.
Sì, assolutamente ehm
E, mhmm, ehm, qual è stata la tua reazione quando ti sei reso conto che questa cosa t'avrebbe, comunque, ostacolato i piani del delle gare future? Ehm, eri arrabbiato, eri che che che che che reazione hai avuto?
Allora La reazione è stata abbastanza insomma, ehm, non proprio bella, nel senso che, mhmm, c diciamo che c'è una pregressa su questo, perché io ho sempre giocato a calcio in realtà. E ho cambiato atletica pro ehm, ho cambiato all'atletica proprio perché, ehm, volevo cambiare le sensazioni, le motivazioni, no, insomma, di trovare mhmm, provare uno sport individuale e capire se potevo era faceva per me insomma. Ehm, poi, quando ho iniziato dopo 2 anni appunto, c'è stato questo infortunio, il primo anno è andato bene, il secondo già c'è l'infortunio abbastanza grave. Ehm, lì veramente ho pensato: "Vuol dire che ho sbagliato io? Cioè, non era questo lo sport che dovevo fare? D devo lasciarlo lì?" Q cioè, mi son fatto diverse domande che, magari dicendo: "Okay, tu dovevi rimanere al calcio, cambiando, ehm, il tuo corpo non ha retto, e questa è stata la conseguenza". E invece, si è rivelato totalmente diverso.
Ah. Okay. Mh-mh. Okay. Quindi, ti sei un po' colpevolizzato, nel senso che hai ti sei a mhmm, addossato delle responsabilità che probabilmente forse nemmeno avevi?
Eh sì, perché poi, quando somma tu, ehm, cadi così in basso, no, dal punto di vista p dei mhmm, della mhmm, dico delle aspettative, quindi, tu ti aspettavi di concludere la gara. Quella gara dovevo addirittura vincerla per quelli che erano i tempi dei miei avversari, no, quindi, c punto io ero ero davanti, no, insomma stavo arrivando primo, ehm, invece poi nien s'è interrotta lì. Ah mancavano forse 20 metri alla fine della della gara, quindi non su 100 m sono p "pochi", mhmm, tra virgolette, quindi mi mancava veramente poco.
Mh-mh. Okay. Ah. <chuckles> Okay. Okay, ehm
Ehm, sì?
sì, no. Chiedevo dal punto di vista psicologico, più che dal punto di vista poi, pratico-medico diciamo. Che passi hai fatto per rimetterti per rimetterti in carreggiata? Per riprendere, insomma, in mano la la situazione?
Allora, di passi psicologici secondo me, ehm, m'hanno aiutato tanto le altre persone. Parliamo dei miei genitori, che sono stati i primi chiaramente ad avermi sostenuto quando ho detto: "Cambio"; Vua venivano sempre a vedere le mie partite, ehm, a calcio, eccetera. Quando m'han visto voler cambiare, si sono sorpresi, no, ehm, e quindi, visto che comunque il cambio l'ho fatto da poco, so stati primi a dire: "Guarda, sei ancora giovane, ehm, comunque noi siamo qui a sostenerti." I miei amici uguale, allenatori idem, han fatto di tutto veramente per riportarmi a
Mh-mh.
a correre e quin loro m'hanno aiutato dal lato psicologico assolutamente. Per quanto riguarda me personalmente, ehm, secondo me, ho pensato tanto, ehm, chiaramente cosa dovessi dimostrare a me stesso. Quindi, lo sport individuale l'ho sempre visto, comunque, come una sfida contro se stessi e non contro gli altri. Tu sì, hai degli avversari contro cui devi vincere, no, eccetera. È un gioco, magari anche mentale con l'al con l'avversario. Ma
Okay. Sì.
il percorso che ti porta a vincere una gara è comunque di mesi, mesi e mesi, no, e quindi perché ho detto: "Perché non riprovarci no?" E dire: "Okay, riparto, vedo come va e poi cioè, io do l possibile, no, per poter tornare a vincere una gara." Ed è quello che ho fatto.
Certo, sì. Mh-mh. <clicks tongue> Okay, allora complimenti per per la tenacia. Ehm, quand'è che che hai capito che, ehm, nonostante, appunto, di ehm, mhmm, eri di fronte a un a un fallimento? Più che un fallimento, direi un ehm, un no so, un incidente di percorso, ecco. Quand'è che hai capito che poteva essere che poteva essere un'opportunità? C'è stato un momento in cui la tua testa ha fatto click e ha detto: "Okay, posso sfruttare questa cosa a mio vantaggio?"
<chuckles> Mh. Sì. Sì, il momento proprio che mi ricordo "perfettamente", no, tra vi tra virgolette, è quando, ehm, ho rimesso le scarpe apposite per correre i cento metri scarpe chiodate insomma, che appunto, hanno questi chiodi per poter partire meglio e spingere sul sul terreno, ehm, senza scivolare insomma. Ehm, l le ho messe comunque, ho iniziato a correre, a vedere che i tempi riprendevano, ehm, e vedevo che il dolore, comunque il fasti perché il fastidio rimane comunque, di quella cicatrice formata, ehm, diminuiva sempre di più, il muscolo rispondeva bene, ehm, insomma, quando vedi poi, che il risultato, proprio a livello materiale, pratico, si vede, questo è stato il passaggio che m'ha detto: "Okay, ehm, da qui <chuckles> vediamo se se veramente può essere un'opportunità per fare ancora meglio di prima."
Ah-ah. Okay. E lo è stata?
Ehm, sì, ehm, lo lo è stato. Ehm, i in estate infatti, ho fatto il mio primato personale, nonostante l'infortunio di 5 mesi prima e non l'avrei mai pensat <chuckles> esatto. E alla fine è uhm, è stata una lezione, perché poi è stato veramente p pesante all'inizio, ma bellissimo alla fine, no, è proprio come una storia che si conclude, ehm, è sta ed è stato un punto di partenza allo stesso tempo, perché, ehm, da ora in poi la motivazione è totalmente diversa da quella che era prima, no?
Ah! Ah, bene, vedi? <chuckles> Okay, e come ti va di dirmi che co c com'è cambiato l'approccio che hai alla gara, l'approccio che hai al anche al tipo di mhmm, di sfida, come dicevi prima, che hai con te stesso adesso?
Allora, ehm, prima, diciamo che arrivavo, comunque, alle prime gare, comunque, mhmm, non dico spaventato, ma ma quasi. Ma, spaventato da cosa? Dal risultato, perché, chiaramente, tu sei in una società in cui mhmm, insomma, pretendono anche. Non è che tu puoi, ehm, fare le gare, comunque, come vuoi tu e non impegnarti, eccetera. Loro devono vedere l'impegno in allenamento, e poi conta tanto il risultato, no, quindi sentivo un pò il peso anche, no, delle persone che stavano intorno. Poi quello che è cambiato, secondo me, tanto dopo, uhm, la all'approccio alla gara è la tranquillità, perché devi essere consapevole che ce la puoi fare, perché se sei lì, insomma, un motivo ci sarà, no, <chuckles> tut ce ce la puoi fare tranquillamente. Ehm, e poi comunque, ehm, è è cambiato anche proprio il modo di pensare, no, mhmm, a come scaldarsi prima della gara, ehm, in generale mi sono "chiuso," no, tra virgolette, non non parlo molto prima di una gara perché, alla fine devi, comunque concentrarti
Okay. Eh beh, serto. Mh-mh. Certo, certo. Okay, resti di te, resti resti concentra
Sì, mhmm, e alla fine secondo me serve; poi, insomma, sono tutte teorie varie però, insomma, secondo me <chuckles> serve assolutamente.
Però, hai trovato insomma qual è il tuo, tra virgolette, "metodo," per arrivare preparato al la performance.
Sì, sì. Poi vediamo, comunque, nei prossimi mes perché poi le prossime gare sono a gennaio, ehm, quindi sono diciamo molto motivato in questo periodo, chiaramente, allenarmi, eccetera. Poi, i risulta si vedranno però, comunque, se costruisci una buona base non è questo
Mh. Okay. Eh, sicuramente. Quindi, in questo momento sei in piena preparazione?
Sì, sì, sci, adesso completa preparazione, molto pesante come allenamento eccetera e come impegno mentale, oltre che di tempi perché, comunque, è impegnativo allenarsi tutti i giorni a parte il sabato e la domenica però, uhm, insomma, mhmm, i per il risultato, insomma, questo è, mhmm, devi fare devi fare questo. Sì, secondo me sì. Poi
Eh, immagino. Okay. Vale la pena. <chuckles> Sicuramen
<clicks tongue> poi, insomma, ci son diverse variabili che entrano in gioco, appunto, come la sfortuna, magari devi fare una gara e sei ammalato, magari hai la febbre, ehm, ins insomma, esempio, però ci sono diversi <chuckles> diverse ipotesi.
Mh. Eh certo, va beh. Però sai che la sfortuna non non può dipendere da te, quindi è l'unica cosa contro la quale non puoi non puoi né combattere né lavorare quindi
Eh sì, sì, sì, sì. Alla fine sì. Anche quell'infortunio, c'è una buona dose di sfortuna, ne parliamo perché poi, insomma, il nostro corpo, sì, si può comandare ma fino a un certo punto, non è che non è che lo fai apposta a farti male, però comunque, <chuckles> esatto, non puoi è difficile costringere il muscolo a a un diciamo, a creare una lacerazione di questo tipo volontariamen però insomma questo è stato.
Eh, certo. E ci mancherebbe! E Adesso, guardando indietro a quell'evento c'è qualcosa che eviteresti? Nel senso: uhm, mhmm, adesso che sai com'è successo, uhm, che tipo di infortunio è stato, uhm, a cosa è dovuto a al netto del fatto, insomma, che come dici, uhm, c'è entrata di mezzo anche la sfortuna e su quella abbiamo detto che possiamo farci poco; ehm, c'è qualcosa che eviteresti di fare, qualcosa che invece faresti per evitare che succeda e, ehm, <tsk> e che consiglio ti sentiresti di dare a qualcuno che, uhm, che magari si trova di fronte a una situazione simile?
Mh. Mh. Allora, ehm, comunque cambia tanto, innanzitutto anche, mhmm, a lato pratico proprio il riscaldamento, ne, perché, uhm, il l riscaldamento l'ho l'ho cambiato prima della gara, prima mhmm, sì, non era, mhmm, esattamente, ehm, a lato pratico, la corretta esecuzione per fare un riscaldamento fatto bene prima della gara, e poi chiaramente anche la tensione, perché se prima, come ti dicevo, piu mhmm, punto, ero comunque teso, no, un pò preoccupato, secondo me ha giocato anche un pò sulla su quella che è la performance, e quindi anche ehm, secondo me è stato un errore, comunque, all'inizio, nonostante non sia voluto però, ehm, essere così teso, no, insomma il peso delle delle altre persone. E, mhmm, già da subito dovevo cercare, secondo me, di ire: "Cioè divertiti e basta, v vedi come va." Invece, mhmm, ehm, secondo me è stato, punto, un problema questo che ha portato sicuramente a correre un pò, mhmm, diciamo, mhmm, <tsk> ehm, letteralmente col peso delle persone addosso, no, ehm, e quindi secondo me ero troppo teso in quel momento, in quella fase di gara che appunto stavo arrivando alla fine, e mi sono irrigidito un pò troppo, secondo me, ehm, secondo me anche questo ha ha giocato sulla sulla situazione.
Okay, come mi dicevi prima? Okay. Eh, certo. Mh-mh. Okay, chiaro. <sucks teeth> Ehm, che consiglio daresti, dicevo, a chi si trova di fronte a una situazione simile?
Sì, allora come consiglio, ehm, direi assolutamente di pensare a quello che è il s il futuro, perché nel senso, è inutile sempre tornare indietro e dire: "Cosa potevo fare? Cosa non potevo fare? Cosa l'allenatore poteva dirmi? Come potevo prepararmi? Eccetera," perché comunque, m nonostante, ehm, il fallimento, insomma, dagli errori si impara sempre, no, quindi <chuckles> perché perché non riprovarci? E poi, insomma, uno ci deve sempre provare anche nella vita, comunque anche sul lavoro, ehm, quindi magari apri un'attività, l'attività va male non non riesce a partire, c sono diversi problemi, ehm, e uno lascia lì; chissà quanti casi ci sono di questo tipo. Ma perché, invece, cambiare prospettiva e dire: "Ci provo e ci riprovo, magari in modo diverso" perché il e alla fine è il modo in cui uno approccia, no, che può portare a un risultato.
Certo, sicuramente. Sì. Certo, quindi è un consiglio che daresti un pò a chiunque, non solo a uno sportivo che che si trovasse in questa situazione.
<clicks tongue> Sì, alla fine è una filosofia di vita che però sembra, mhmm, diciamo scontata, ma poi se ci p si ci pensa non non è vero, cioè non tutti fanno così, ehm, alla fine andrebbero un pò cambiato, un pò per tante persone.
Erto. Mh-mh. Ehm, comunque vabbè, siamo di fronte, diciamo, poi alla fine a a un successo, nel senso che m mi dicevi che, ehm, dopo dopo il recupero hai avuto hai avuto dei buoni dei buoni risultati, no, quindi hai dei numeri che parlano per te.
Sì, io parliamo esattamente a lato pratico, comunque, di ottimi risultati. Un primato individuale raggiunto appunto questa <tsk> questa estate, e che assolutamente mi dà la spinta per continuare ad allenarmi, per, mhmm, dimostrare sempre di più a me stesso, prima che agli altri perché, parliamoci sempre chiaro: <chuckles> prima sé stessi poi, le altre persone, sembra un pò egoista, no, però, alla fine, è vero, perché poi la vita è è nostra, no, quindi sempre aiutare gli altri eccetera, ma prima vieni tu poi a
Okay, certo. <chuckles> Certo, certo. Alo è stato molto bello parlare con te di questo argomento. Io ti auguro un grande, grande in bocca al lupo per per gli impegni futuri e ti ringrazio.
Grazie mille per la conversazione e ci sentiamo. Ciao.
Cia ciao.